Я глупая была. Была молодая и глупая. Они наобещали там обещаний, просто целую гору. И это такая программа
А сколько должна была отрабатывать? Вот, допустим, сколько ты лет училась, сколько ты потом должна была отработать по времени?
То есть учёба была 4 года, а отработать я изначально должна была там, стыдно признаться, но 6 лет.
Боже ты мой, так ты на что-то учишься 4 года, потом ты работаешь и непонятно что 6 лет. О боже ты мой.
То есть Ну, понимаешь, да, им ещё, видишь, они, да видимо, ещё не поняли, что как бы рабство отменили давным-давно, <chuckles> то эта уже концепция неприемлема. У них ещё не отменили, да. Но как бы был положительный конец, всё хорошо. Как бы я отмучилась там 2 года и сбежала. Так что 6 лет я
Да, мгм. М-да, но, э, у них не отменили. <chuckles> А как получилось, что они тебя отпустили? Ну, потому что не как бы ты должна, а вот потому что, э это как-то нашла деньги, чтобы заплатить, э, им, чтобы они тебя отпустили, вот, э, за то, что, э, потому что да, я так понимаю, что обучение было бесплатное, потому что ты должна была отработать потом.
А. Мгм. Да, так и есть. Ну, в общем, я нашла там какую-то легальную лазейку, через которую я как бы смогла доказать, что у них, в принципе, никаких прав на меня нету. И, в общем, как-то я смогла оттуда вылезти. И в итоге ни денег не вернула, ничего. То есть, ну, это действительно
Ай, ну, круто <chuckles> получилось, наверное, да?
Да. Да, такая то есть
Да, ну правильно, вот смотри, что ты подействовала, что, допустим, это не был даже провал, это может быть какой-то опыт, да, что вот ты смогла сама или с с, ну, с помощью кого-то, да, вот, э, попробовать, вот довериться, да, и испытать вот, э, ну, какую-то вот, какой-то момент, который, может, тебе поможет, да, и он помог тебе, он помог тебе не заплатить денег, он п помог тебе вот выбраться из этого рабства.
Да. Так и есть.

Дорога туда в каждую сторону, то есть туда, а потом обратно, занимала по 3 часа. То есть в общей сумме 6 часов пути каждый
Боже ты мой, ты ехала куда? <laughs>
Та в как будто в другую страну еду. Это кошмарно просто было.
Да-да-да, вот поэтому и говорю: "Куда ты ехала? <chuckles> Куда ты ехала так далеко?"
<chuckles> Да. Да, просто как бы такие условия были работы, что как бы работа находилась очень далеко. А поскольку я как бы отрабатывала те деньги, которые они заплатили за мою учёбу, зарплата была такая, что, поскольку это был центр страны, у меня просто не было денег, чтобы снять жильё рядом. Потому что та моей зарплаты даже не хватило бы на квартиру. То есть настолько всё было печально.
Настолько всё было печально, да? А вот как люди были? Как люди с с с тобой обращались на этой работе? Коллеги?
Кстать кстати, коллеги, коллеги были вообще очень классные. Это единственная причина, по которой у меня, м, ну, прям совсем кукуха не поехала. <chuckles> Потому что люди были вообще замечательные, безумно депрессивные, потому что они жили в той же ситуации. Но с воб замечательные. То есть постоянно какие-то шутки были, юмор. Мы как-то пытались друг друга поддерживать, как тока можем. И за это, я кэшн
<laughs> Но замечательные замечательные, да, но замечательные, да? Смотри, а, допустим, у меня вот вопрос. У меня вопрос. Допустим, э, хорошо, вот, э, допустим, ну, тебе говорили отработать 6 лет. Ну, допустим, если б ну, допустим, у тебя бы не пол не получилось бы выбраться после 2, а вот что бы было, если бы они выгнали тебя, допустим, вот ты не п не п не пробовала как-то протестовать то, что вот, допустим, вот как-то вот, ну, допустим, какую-то работу не особо хорошо сделать, не доделать что-то, или тогда они бы денег из тебя попробовали бы попросить, что вот: "О, мы тебя выгоняем, ты не смогла справиться с работой, ти" и сейчас платить за наше обучение, да. Вот как вот с этим бы не пробовал кто-то вот протестировать, да, вот что вот, вот к вот как люди могли вот все-таки находиться на такой работе, если там, ну, невозможно находиться?
Ага. Да. <laughs> Мгм. Ну Мгм.

Да, он действительно меня подставил. Он просто как бы Есть такие люди, что они, когда Ну, это какая-то действительно, мне кажется, деградация от р от р от, э, самой профессии, особенно в академии тоже. Вот это легко выявить. То есть люди, которые, ну, уж слишком долго работают в этой сфере, у них начинается такой синдром, что вот они считают, что То есть мой путь, он единственно правильный. А любой, кто делает по-другому, он просто глупый. И глупее некуда. И то есть это был такой человек.
Ну да, такие уже, которые настолько в свою нишу, вот настолько уже в своей нише, что как будто уже даже не видят других, да? Мгм.
Да. Да. И действительно такая ситуация была. И я как бы пыталась привнести какой-то новые идеи в наш проект. И это вообще, он не не соглашался это принимать. И нека несколько моментов я знаю, что это была тоже моя ошибка. Было несколько моментов, что я прям насильно продавила. Хотя лучше бы я не трогала эти моменты. Лучше бы я бы не продавливала, а согласилась бы просто с ним. То есть это да, это и моя ошибка тоже. Но в итоге он как бы, во-первых, сам проект, то есть по его меркам он получился окей. Но по моим меркам он был прям, ну, не до мягко говоря, не дотягивал.
Ага. Интересно. <chuckles> Да. Мгм. Ага.
И и и плюс как вот
И как у вас там что, сошлось, не сошлось <chuckles> с ним? Мгм.
Вот. И там И вообще, как бы, на протяжении, наверное, последнего полугода работы я, как бы, морально была готова к тому, что мо в любой момент мне просто скажет: "Девочка, там чемодан, вокзал, до свидания". <chuckles> То есть я вообще готова
Да, реально, вот такой вот он кому-то такое говорил. Вот почему ты решила, что он такое может тебе сказать?